Então, você parece que tem uma essência mais minimalista mesmo, você gosta de aproveitar as experiências mais do que as posses, dá dá impressão que essa constante você manteve na sua vida.
Uhum. Sim. Sim. Uhum. Só que des desculpa, pode falar. Uhum.
Agora, talvez, veja se faz sentido pra você, você não está obrigado a tomar uma decisão radical, assim, que de repente se arrependa, sabe, talvez, veja se faz sentido, você pode manter a coleção, não não não aumentar a coleção, mas também guardar, porque ela te tem um valor pra você, sim eh, um uma simbologia, um valor, pode dar o arrependimento se você se desfizer sem está 100% s com certeza, né. Então você pode, sei lá, arrumar um baú bem legal, deixar as bonecas lá, eh, se você não quiser ficar vendo, também, não deixar exposto, pra ficar lembrando.
Uhum. Sim. Uhum. Sentimental, sim. Sim, sim. Por Uhum. Uhum. É, então, elas já estão elas já estão guardadas na verdade, né, e aí essa outra questão que pega pra mim, porque, assim, eu também não sei se o fato de eu não poder expor as minhas a minha coleção como eu planejava, que era ter um cômodo pra isso, onde seria meu, eh, escritório, mas também a a exposição da minha coleção, se isso está pegando o fato de eu não conseguir fazer no agora o que eu planejei por tanto tempo, sabe.
Ah. Aham. Uhum. Ah, enten enten Ah, a sua ideia era deixar exposto mesmo, organizar tipo 1 museuzinho, assim?
Uhum. Isso. Isso, isso mesmo. Só que eu falo: "Não quero", aqui a sala é junto com a cozinha, então eu não vou deixar pegando gordura, né. O quarto, lugar onde você dorme, namora, não faz sentido ter um monte de boneca lá encarando. <sniffs> E aí, então, acabo acaba que ficam guardadas, entendeu. Mas e aí eu tenho medo de uhum.
Entendi. Aham. E uhum. Então você tá em dúvida se, assim, se é por conta disso que você não está podendo expor, e se, de repente, se você tivesse em outra ocasião e pudesse expor, você gostaria. Então tem essa dúvida assim, né.
Sim. É, daí eu penso: "Depois eu mudo, fi conquisto esse, eh, essa moradia com com 2 cômodos, e aí?", sabe, dá medo de bater um vazio, assim, por isso que eu estou evitando vender.
Uhum.